ไม่ ๆ เขาจะเอาเป็นรองเท้าของเราเนี่ย คือ เพื่อที่จะแบบให้เราถอดรองเท้า แล้วก็จะวิ่งคาบรองเท้าเราอ้อม บ้านน่ะค่ะ มันเหมือนเป็นแบบ
อ๋อ ให้ ข ให้เราแบบวิ่งเล่นไล่เขา อย่างงี้เหรอคะ? อารมณ์แบบ
อา ใช่ มันเหมือนแบบ ให้เรา วิ่งตามรองเท้าของเขาอะค่ะ แบบ วิ่งตามรองเท้านะ ถ้าไม่วิ่งตามก็คือต้องขาดแน่ ๆ อย่างเงี้ย เขาก็เลย คือเขารู้ว่าจุด จุดอ่อนของเรา คือ เราอะชอบจะห่วงรองเท้า แล้วก็จะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ได้รองเท้าคืน มันก็เลยเป็นวิธีการที่ ถ้าคุณไม่เล่นกับเรา เราจะเอารองเท้าไป เงี้ย มันก็ เลยแบบ
อืม ค่ะ อา อืม อา เหมือนมีเงื่อนไขกับ กับ เงื่อนไขกับเรา อย่างงี้ใช่ไหมคะ? เอ๊ย แล้วอย่างงั้นน่ะค่ะ พอเขาชวนคุณเล่นน่ะ พอคุณรู้แล้ว ถ้าเกิดคุณไม่เล่นน่ะ คุณจะต้องโดนเอารองเท้าไปแน่เลย แล้วคุณจัดการยังไงคะเนี่ย?
ใช่ จริงค่ะ อา วิ่งไล่ ค่ะ มีวิธีเดียวก็คือ ต้องวิ่งไล่จับ ต้องจับให้ได้ ถ้าไม่ได้คือเขาจะทำรองเท้าเราขาดอะ แล้วยิ่งแบบ
อืม คือทำแบบจริง ๆ ไม่ได้ข่มขู่ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? คือน้องทำ จริง ๆ
ไม่ได้ข่มขู่ค่ะ จริง คือถ้าเป็นรองเท้าเนี่ยเขาจะทำให้ขาดเลย เขาจะแบบ ไม่ได้แบบแค่งับเฉย ๆ ไม่ได้แค่งับวิ่ง คือไม่เอาใช่ไหม? ไม่วิ่งเล่นใช่ไหม? ในความคิดของเขา คือเขาจะทำยังไงก็ได้ให้มันขาดไปเลย
อืม ค่ะ อา ค่ะ
เราก็เลยพยายามที่แบบถ้า ถ้าเอาบอลมา เราก็ต้องเอาบอลรับ ชอบบอลต่อ แล้วก็โยนต่อ อย่างเงี้ย คือโยนไปให้ไกลก็ได้ เพื่อที่จะให้เขาไป ไป ไปเอาบอลกลับมา ใช่ ไปเก็บลูกบอลกลับมา อันนั้นเราอาจจะไม่เล่นต่อก็ได้ แต่เราต้องแบบรีบแบบ อ่า โยน แล้วเพื่อที่จะเอาตัวเองอะค่ะออกจากตรงจุดนั้นก่อน ถ้าอย่างงั้นก็คือจะแบบจะยาวแล้วก็จะนานมาก แต่จริง ๆ เรา เราก็คือถ้าโยนไปก็ต้องรอให้เขาคาบกลับมาก่อน เพราะว่ากลัวว่า เขาจะเสียใจเนาะ เพราะเนื่องจากว่า เขารอเราค่อนข้างที่จะนาน แต่เราก็ เออ ก็ต้องเล่นกับเขาก่อน
ไปเก็บลูกบอล อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ คือหมายถึงว่า รอคุณทั้งวันเลย อย่างงี้ ใช่ไหมคะ พอคุณมาเนี่ยเขาก็จ้อง ก็จ้อง ต้องเล่นกับเขาต่อ แล้วอย่างงี้ค่ะ มันสามารถช่วยให้คุณ น่ะค่ะจัดการเรื่องอารมณ์ความเครียดนะคะ สิ่งที่เป็นกังวลได้เยอะไหมคะ? ที่เล่นกับน้อง
ใช่ จริง อืม เยอะเลยค่ะ เยอะเลย จริง ๆ การที่เราได้เล่นกับเขา มันเหมือนการที่เราทำให้ตัวเองได้เหงื่ออะค่ะ ได้เหมือนเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เรากดดันมาก ๆ เลย เราคิดแก้กับ อ่า กับงานไม่ออก เราคิด แบบเราอาจจะโกรธใครมาจากข้างนอก เงี้ยค่ะ เรา <tsk> เขาเรียกว่า เราจะ อ่า ถ้าเราไม่ได้มีที่ระบายค่ะ เราอาจจะไประบายกับคนรอบตัวของเรา ซึ่งเขาไม่รู้เรื่อง รู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับเราเลยก็ได้ อย่างเงี้ย เราก็เลยคิดว่า เออ พอเราเลี้ยงสุนัข มันสามารถจัดการ แล้วมันจัดการความเครียดของเราได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะ แล้วมันก็ยังช่วยแบบ เขาเรียกว่า ช่วยให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยไม่ เขาเรียกว่า ไม่ <tsk> ไม่กระทบต่อคนรอบข้างด้วยอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม